Halo. Iya, halo selamat siang Mas, <chuckles> iya iya, siang juga. Aduh, gi eh, oh, iya, sehat Mas. Kebetulan, eee, sedikit kepanasan tapi nggak terlalu terik nih mataharinya, jadi cukuplah. Kalau Masnya gimana nih? Heeh heeh. Heeh.
Halo. Iya, halo selamat siang, Mbak. Mhm. Heeh, gimana kabarnya, sehat? Panas tapi nggak terik ya, sama sama di sini juga, eee, mendung sih sebenernya, agak-agak mendung, heeh heeh. Tapi ya jadinya nggak panas juga gitu loh lumayan adem gitu kalo mungkin di sini. He
Oh. Mhm mhm, waduh. Mhm, aih gitu kan adem kayaknya enak, eee, biar kita sambil, apa ya, mungkin sambil, eee, rileks atau mungkin me bahkan mungkin sambil belajar gitu ya Mas ya. <laughs> Tapi kadang kan sering nggak Mas mhm mhm?
Mhm mhm, sambil belajar tapi kadang-kadang kalo cuacanya gini tuh, kayak bikin males juga nggak sih belajar, Mbak? Soalnya kan, cocok banget gitu kan, agak-agak mendung gitu kan, cocoklah buat ini gitu loh buat, eee, liburan atau maksudnya rebahan gitu loh.
Oh, iya? Nah, iya juga sih. Heeh heeh. <chuckles> Iya iya. Oh, waduh, iya juga tuh Mas ya kadang karena terlalu nyaman gitu ya jadi, eee, malas untuk belajar. Nah, tapi kalo misalnya Masnya sendiri, eee, apa ya, ada nggak misalnya yang biasanya bikin Masnya ini malas belajar tuh kira-kira apa tuh Mas?
Mhm. Kalau misalnya bikin malas belajar, eee, selain ini ya Mbak ya, selain yang tadi cuaca itu, eee
Mhm mhm.
biasanya ya yang emang bikin malas belajar tuh, eee

Eee, ada ada Mbak, kalo misalnya tambahannya pasti untuk tambahan aja ya Mbak ya, eee, jadi, eee, lingkungan yang tenang ya pasti itu lah ngebantu banget ya Kak emang, eee, tenang, rapi, terus minim gangguan itu kan, eee, cocok banget lah buat belajar gitu loh. Kalo emang ruangannya terlalu berantakan atau berisik, biasanya saya tuh, eee, cecep cepet, eee, kehilangan fokus gitu loh, heeh, belajar di dekat jendela atau misalnya tempat yang cahayanya bagus juga cukup tuh bisa buat
Iya iya. Heeh heeh. Heeh, mhm. Oh iya. Heeh. Mhm. Oh. Iya iya.
bisa tambah semangat gitu belajarnya. Karena kan kalo misalnya ada matahari, itu kan kayaknya lebih enak gitu loh suasananya, eee, ke kitanya pun, lebih semangat juga gitu loh. Apalagi kalo misalnya ada angin-angin gitu, eee, keluar masuk gitu, kan kayak emang lagi dimanja banget gitu loh.
Ah. Bener sih. Mhm Mhm. Iya. Heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh. Bener ya. Betul betul, sama ini ya Mas ya, kalau misalnya kita belajar nyaman itu kayaknya harus internetnya stabil ya, sampai lupa tuh tadi soalnya kalau internetnya nggak stabil <laughs> Heeh heeh.
Hmm, heeh. Nah itu dia, kalau misalnya pakai internet heeh, kalau misalnya pakai internet ya pastinya, eee apa, kita perlu <chuckles> perlu apa, mastiin internet itu lancar gitu loh. Kalo misalnya nggak lancar, dah itu nanti juga kita bisa jadi hambatan banget, bisa jadi stres juga iya, gitu. Karena malah sibuk, eee, ngebenerin eee, ngebenerin koneksi bukannya emang, eee, belajar gitu yang yang bagus gitu, atau misalnya yang baik, gitu. Betul tuh Mbak emang ini
Mhm mhm. Betul. Ah hah, iya. <laughs> Nah. Iya. Iya, jadi fasilitasnya harus memadai ya Mas ya, kalau misalnya kita mau belajar, eee, semangat belajar gitu ya Mas ya. Nah, eee, tapi kalau untuk, eee, Masnya sendiri nih, ada nggak misalnya nih peran teman atau mungkin keluarga biar, eee, Masnya ini, apa ya, tetap semangat belajar gitu? Peran mereka mhm.
Heeh heeh.

Jadinya kan kalo misalnya pas emang, Waduh, tau saya ini terlalu banyak banget gitu, terus, eee, ini materinya lumayan sulit nih gitu jadinya agak-agak, eee, malas juga dengan si pelajaran itu, gitu loh. Terus ya, karena kan harus s apa, si usahanya itu harus lebih banget dan
Heeh. Waduh. Iya. Benar ya, jadi udah males duluan ya, heeh heeh.
kita harus Iya, harus jor-joran banget, untuk misalnya mi biar bisa menguasai itu gitu ya, meskipun emang, kalau misalnya menguasai itu ya bagus juga ya, buat, eee, kita gitu loh.
Iya iya. Heeh, waduh, heeh heeh.
Kalau misalnya memang bisa gitu, heeh. Tapi kalau misalnya, ya seringnya, kal sering kali ya, itu tadi sih sih malesnya itu karena ...kitanya juga pengennya, lah harus gitu, heeh.
Heeh. Apa tuh? Udah males duluan, <chuckles> heeh heeh. Waduh iya sih Mas, mhm mhm.
Dan terus kalo misalnya ini juga biasanya kalo lagi capek, bosen, atau terganggu hal lain, kayak main HP atau mendengar suara bising kan bisa aja gitu loh, itu bikin males banget belajar gitu. Apalagi kalau misalnya ada suara bising kan, kita jadinya enggak terlalu, eee, fokus gitu loh dengan apa yang harus dipelajari, gitu. Untuk Mbaknya sendiri gimana tuh, ada enggak yang emang buat Mbak, eee, biasanya males belajar gitu loh, sekarang-sekarang gitu, atau misalnya dululah, pas masih jadi pelajar gitu?
Apa tuh? Oh. Mhm mhm. Oh iya. Heeh. Iya. Oh iya, benar juga sih Mas, mhm. Iya. Mhm mhm.